آه، حلو أوي ده. لأ يعني أنا مثلًا هاقول لك حاجة. أنا جرّبت مثلًا إيه أنا قلت لك إن أنا باجرب الSquash وباستمتع بيه. جرّبت السباحة بقى، لقيت إن إن السباحة بقى إيه، يعني حاجة جميلة برضو كده وبتاع، بس الواحد ما بيعرفش يعوم أوي يعني. بس إيه، باستمتع بيها برضو. يعني الواحد فكرة إن الواحد في المَيّة، وأنت عارف بقى الجو عندنا حَر وكده، فكرة إن الواحد في المَيّة دي بتبقى
حلو. أه فالمَيّة أصلًا مش ساقعة. المَيّة دافية شوية.
آه، آه بس <chuckles> بس بتدّي للواحد كده إيه بتاع يعني بيحس إن هو مبسوط، فكرة إن أنت في المَيّة بس.
<chuckles> أه فعلًا. أنا قُلت لك الفكرة ال الانبساط ده بيجي من إنك بس تحرّك جسمك. تحريك الجسم ده في علم النفس في حد ذاته هو بي بيخليك مبسوط. المَيّة بقى والكلام ده كله دي حاجات زيادة بتخليك مبسوط أكتر.
صح. إمم. آه بالضبط، بس بس هي طبعًا الفرق إن إيه، إن الواحد بيلعب حاجة بي بيحبها أكتر، زي الSquash أو كده. آآ هي دي اللي بتدّي له بقى الإيه، زي ما تقول إن هو بيعرف يدّي فيها معلومات للناس، وبيعرف يقول فيها هو بيعمل إيه والكلام ده. فبيحس إن هو واثق من نفسه كده وهو بيلعبها، وبتدّي له متعة أكتر يعني. بس السباحة بناخدها for funny كده، وإن الواحد إيه يعني يبلبط في ال يبلبط في المَيّة كده، زي ما بيقولوا.
حلو. تمام. وبرضو الsquash يعني أنا برضو أيوة. الsquash برضو ناوي إن أنا آخده كfor fun. تمام.
طَب إيه رأيك دلوقتي لو تيجي ننزل ونجري مع بعض شوية، أنا جاهز بصراحة، أنا لابس الشورت والكوتشي، ولو كده ممكن ننزل. لأ ن
ماشي. وفي يوم تاني يوم تاني أبقى أ آجي معاك نلعب squash.